ค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยนะคะ ถ้าสามารถย้อนเวลาไปบอกพ่อ หรือคุณแม่คุณเนี่ยสักประโยคเดียวได้เนี่ยนะคะ ตอนนั้นน่ะค่ะ คุณอยากพูดว่าอะไร? อยากพูดอะไรที่สุดอะค่ะ? แล้วทำไมถึงต้องเป็นประโยคนั้นคะ?
ค่ะ อือฮึ ค่ะ จริง ๆ อยากจะพูดหลายประโยคเลยนะ แต่ว่าเอา เอาประโยคแรกก่อนละกันค่ะ <chuckles>
เออ เอาหลาย ป เอาประ เอาหลายประโยคก็ได้ค่ะ ขอประโยคแรกก่อนก็ได้ค่ะ <chuckles>
ได้ ๆ ๆ บอกพ่อว่า "เอ่อ พ่อ เอ่อ ซื้อที่ดิน เอ่อ แปลงใหญ่ ๆ แทนบ้านได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย อืม อยากบอกแบบนี้มากกว่า
เออ แล้วต้องซื้อแถวไหนด้วยคะ? แล้วต้องซื้อแถวไหนด้วย?
ใช่ค่ะ แถวสุขุมวิทก็ได้ค่ะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะ ถึงแม้ว่าเราจะเด็ก สีลม แต่ก่อนเราอยู่สีลม สีลมก็ยังแพงเกินเอื้อมอยู่ดีค่ะ แต่ตอนนั้นน่ะที่เราเด็ก ๆ อะ เออ เราจำได้ว่าตอนที่ ที่เราย้ายมาสุขุมวิทใหม่ ๆ อะ มันยังเป็น มันเป็นบ้านนอกอยู่ เลยค่ะ <chuckles>
<laughs> ใช่ไหมคะ? เออ เออ ค่ะ เออ ใช่ไหม? ยังไม่ได้พัฒนา เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ ก็คือ เออ ถ้ามีรถไฟฟ้าแล่นผ่านเนี่ย ก็คือ ราคาสูงไปขึ้นเป็น เป็นเท่าตัวไปเลยเนาะ ใช่ไหมคะ? อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ล
ใช่ ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไร อืม อืม ค่ะ ใช่ ถูกต้องค่ะ ใช่เลยค่ะ อืม เพราะว่า เพราะว่าตอนนั้นน่ะ บ้านที่เราซื้ออะ มัน พอตอนหลัง ๆ มาอะ บ้านเราอะ ก็มีรถไฟฟ้าผ่านพอดีอะ เพราะว่า ฟ บนรถไฟฟ้าก็เพิ่งสร้างเลยอะ เออ โชคดีมากเลย ใช่ อือฮึ อืม เพราะ ค่ะ
ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? ก็คือ บ้านที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยหรอคะ?

บ้านของพ่อของแม่ค่ะ แต่ตอนเนี้ยย้ายมาแล้วค่ะ เพราะว่า เอ่อ แต่งงานแล้วก็มาอยู่กับสามีที่สมุทรปราการ นั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ อา ค่ะ อืม
เออ ๆ ๆ ๆ อา อา โอเคค่ะ มี มีเรื่องซื้อที่ดินแล้ว มีอะไรอีกบ้าง คะที่คุณ อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่?
อืม โอ้โฮ หลายอย่างเลย เดี๋ยว เดี๋ยวเอา ขอเรื่องที่ดินก่อนแล้วกันนะคะ อ่า ค่ะ คือที่ดินอะ เราจำได้เพราะว่าทำไมเราถึงอยากจะให้พ่อกับแม่ซื้อ ถ ถูกไหมคะ คือตอนนั้นน่ะ เอ่อ เราจำได้ว่ามันมีคน ตอนที่เราย้ายไปใหม่ ๆ อะค่ะ มันก็จะมีบ้านที่แบบว่าเป็นหลัง ๆ นะคะ เอ่อ อาจจะที่ ที่ประมาณ 100 ตารางวา หรือ 200 ตารางวา อะไรอย่างเงี้ย เราไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะค่ะ ซึ่งเขาก็แบบปลูกบ้านธรรมดา ๆ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว อย่างเงี้ย เออ แล้วก็เป็นบ้านเดี่ยว ล บ้านไม้ชั้นเดียวธรรมดา ๆ อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อาจจะอยู่คนละฝั่งกัน อย่างเงี้ย ด ไม่ ไม่ไกลกันมาก ทีเนี้ยค่ะ พอเวลาผ่านไปอะค่ะ ปรากฏว่า เอ่อ เมื่อประมาณไม่เกิน ไม่เกิน 10 ปีนะ เราจำไม่ได้ อาจจะ 5-6 ปีก็แล้วกัน อ่า เขาอะประกาศขายบ้านเขาในราคา ฿19,000,000 ค่ะคุณ อืม ใช่ค่ะ
อา ได้เลยค่ะ ค่ะ ทำไมเอ่ย? อืม ก็คือ ก็คือปลูกในละแวกบ้านคุณน่ะ ใช่ไหมคะ? อา โอเคค่ะ เออ ๆ ค่ะ ยังไงคะ? ฮะ คุณ คือในเรา จริงเหรอ?
ใช่ค่ะ แต่ว่าเขาขายได้เท่าไร อันนี้เราไม่รู้นะ แต่เขาอะ คือเหมือนกับตอนนั้นน่ะ ทางบ้านเราเองก็เหมือนกับว่า เออ เออ เขาเรียกว่าอะไร มี มีอาชีพเสริม อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ เราเองกับน้องเราอะก็ทำอาชีพเสริมเหมือนกับ ทำนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อะไรแบบเนี้ย เออ พอเขารู้อะ เขาก็เลยแบบเหมือนกับว่า เออ ถ้างั้นเขาก็มาติดต่อเรา อะไรอย่างเงี้ย ให้ช่วยหาให้หน่อย อา แต่เขาอะไม่ทำสัญญาไง เราก็เลยไม่ได้ทำกับเขา อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาก็จะหานายหน้าหลาย ๆ คน ซึ่งมันก็แบบมันเสี่ยงไง มันก็ ม เหนื่อย อะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วคราวเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเขาขายไป ไปได้ ม เขาก็น่าจะขายไปแบบ นานเหมือนกวนกว่าเขาจะขายได้ แต่ในที่สุดอะเขาก็ขายได้นะคะ เพราะว่าเขา อือฮึ แต่เขาตั้งราคาสูงมากเลยอะ สิบเก้าล้าน อะ
โอ้ อา เออ นายหน้า อ๋อ อสังหา ค่ะ ก็ให้ชง ช่วยใช่ไหม? เออ อ๋อ ค่ะ เออ อืม อืม ๆ โอ้ ราคาสูงมาก คือ อันนี้คือเมื่อ เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว หรือยังไงคะคุณคะ?